Hello, magandang hapon.
Hello!
Kamusta?
Ayun, magandang hapon din sa'yo, ah, kam yan mabuti naman ako, 'no? So, nagtatrabaho lang din ako ngayon.
<laughs>
Ta medyo ninanamnam ko yung init. <laughs> At ikaw, kamusta ka?
Ah, oo nga eh, medyo mainit eh. Ah, ito okey naman, ah, mabuti rin naman. Ito nga napatawag ako kasi kasi, ah, gusto ko sana makipagkwentuhan, 'di ba?
Hmm, <clicks tongue> ano ba yon, ang meron ka ba dyang gustong itanong o gustong pag-usapan? Ano ba yan?
Ay it ito nga, tungkol 'to sa ano eh, yung, ah, ano, yung ikaw ba nakakaranas naranasan mo ba yung parang, ah, yung pakiramdam na unang makagamit ng smartphone? Anong naramdaman mo patungkol do'n?
Oo naman. Um, sa akin kasi nung nagkaroon ako ng s smartphone dati, dati nga hindi ko pa nga alam na smartphone ang tawag dyan eh, basta cellphone, <laughs> gano'n. So
Oo. Oo, cellphone pa eh, cellphone.
Mm, kasi nung high school 'ata ako no'n, hindi ko sure eh kung college na ba ako eh, nung nagkaroon ng ano, ng Corby <tsk> na Samsung, 'no? So, parang wala pang Android Android. Parang wifi lang 'yon, wifi ready lang siya. So, wala siyang Android, hindi ka makakapag-download ng mga laro laro, 'no? So, walang wala pang gano'n. So, tapos may mga lumalabas ng Android nung college ako, ano pa nga, Alcatel pa nga yung uso no'n eh. <laughs> Bumi bumili ako nung isa, nas
Oo oo. Oo. Oo oo. Oo, oo, oo. Oo. Tama, tama.
Mga ano pa yun, panahon ng mga Temple Run pa yan. So, parang nakakatuwa sabi ko, "Ang ganda na ng mga ano ng cellphone ngayon," kumbaga gandang-ganda na ako nun 'no, sa ganung, ah, programa ng cellphone noon. So, hanggang sa nag-evolve ng evolve yan, sabi ko napapansin ko, "'Ba paganda na ng paganda ang mga cellphone ngayon," sabi kong gano'n. Talagang maganda na mga specs, mga camera, yung mga laro na advance na, 'no? So, parang "Ganda na ng technolog ngayon," sabi kong ganyan, kasi lalo hanggang sa dumating sa point na hindi mo na kailangan ng computer minsan 'no, "sa cellphone mo na magagawa lahat talaga," sabi ko. So
Oo, oo. Mm, tama, tama. Oo. Tama, tama, tama. Oo nga. Tama, tama. Oo, oo. Tama, tama.
O kaya parang ganun yung ano ko, 'no, nararamdam ko. Sabi ko "Ba't parang ang ganda palang anong labas na," at sure ako sa mga susunod pa na panahon 'no, may lalabas at lalabas pa ring mas maganda diyan. Naniniwala din ako diyan na sa sa tipong hindi ka na baka nga ma magulat ka nalang sa cellphone mo makakapag Dota ka na diyan, <laughs> ganon na kalupit 'yan. So, parang ano na
Tama, ganun. Tama, tama. <laughs> Oo nga, 'no? <chuckles>
Ay, ayun lang, parang na-eexcite lang din ako 'no, sa mga nilalabas ng mga smartphones na, 'yan. Ayan. Kakatuwa lang. Ikaw anong, ano mo, ah, naramdaman mo nung unang beses ka ng gumamit ng smartphone?
Oo, oo. Mm. Mm. Hmm. Oo, tama, tama. Ako kasi ano, eh, parang, ah, una kong naramdaman kasi parang na-excite ako. Kasi no'ng mga panahon na yun kasi, ah, ang unang hi hawak ko talaga, sa cellphone nga tawag natin is ano, 3210. So, ah, hindi pa masyadong, ah, alam mo yun ma maganda ang teknolohiya, eh, pagdating do'n sa mga 3210, 332. Yung mga Nokia, alam mo ba yun?
Oo naman, nagkaro'n din ako niyan, eh. Hmm.
Oo, parang, hindi pa siya maga gano'n ka ano, eh, ka-techy talaga, eh. Pero alam mo yun, kasi i i it's the way na parang yu ti ah, telecommunication na komunikasyon, do'n mo talaga ma-a-ano, eh parang nakakamangha na puwede tayo noon mag-text, or tumawag na hindi na natin kailangan ng telepono. Ah, pagkat ah, tapos, may mga alam mo yun? May mga bagay naman do'n na puwede tayong, ah, malibang or katulad no'n, maglalaro tayo, na puwede tayong makapaglaro. Kasi usong-uso no'ng mga panahon na yun, Space Impact or yung, ah, Snake na tinatawag nga natin, parang ganun. Oo. Eh, yun, parang sakin, siguro yung mga panahon na yun parang, ah, feeling ko, ah, malaking pribilehiyo na na makagamit ka ng cellphone, eh. Pero sa siguro sa panahon natin ngayon, siyempre sabi mo nga, ah, umuunlad na ang teknolohiya. Pa pa ah, isa na diyan siyempre itong mga smartphone, na na tina ah, natawag natin ngayon na, ah, magagawa na natin, ah, lahat ng bagay eh eh, na parang, ah, ah, hindi natin lubos akalain noon na magagawa na sa isang cellphone, 'di ba? Puwede tayong, ah, gumawa ng task o puwede tayong magtrabaho, ah, puwede tayong manood, puwede tayong, ah, gumawa ng mga bagay na hindi natin lubos pa akalain na alam mo yun? Magagawa na na posible pala. Puwede natin utusan yun, puwede tayong, ah, bumili ng pagkain, bumili ng, ah, kahit na ano, 'di ba? Parang ang dami na, na nagagawa ng cellphone ngayon na parang, ito na yung isa sa pa pangunahing, ah, ah, ano natin, eh, ah, gamit natin. Para alam mo yun, ah, makagawa sa pang-araw-araw natin na ginagawa, eh. Mga bagay na puwede natin i ah, yun, nakakatuwa lang na, ah, ah, yung ebolusyon ng, ah, ah, cellphone or smartphone nga tinatawag natin, ay napakaganda talaga. Parang hindi siya naluma, ah, bagkus, eh, ah, mas lalo pa siyang nagiging, ah, nagi nag-iimprove at, ah, ah, na nagagamit hanggang sa mga bagong, ah, makabagong henerasyon nga natin ngayon.
Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Tama ka diyan 'no, so parang lahat na na sa cellphone na ngayon para accessible na talaga sa lahat. Nasa cellphone na lahat 'no hindi mo na kailangan mag-computer o ano man para lang makapagbukas ng mga ano kumbaga ngayon hindi na natin kailangan ng text yung iba nga kahit di ka na mag-load, eh, di ba? So, parang ang communication kasi social media na 'no parang ang dali na ng communication. So, kumpara mo sa text dati na mahirap oo so iba na ngayon talaga minsan kung pwede ko pang tawagan video call libre walang load na kailangan 'no. So, sobrang dali na ng komunikasyon dahil sa mga smartphone na 'yan which is isa sa pinakanagustuhan ko talaga. Kasi, ah, nagkakaroon na tayo ng mga komunikasyon kahit na sa ibang bansa ang mga pamilya natin, di ba? Hindi ka hindi ka gagastos ng malaki katulad ng pagbabayad ka ng ganito kapag, ah, ano 'no, overseas yung tawag 'no sa mga telepono landline mo ngayon hindi na hindi na ganun kasi nga may smartphone na tayo sobrang convenient nga kahit na sa America pa yung kamag-anak mo puwede mong tawagan. Ah, via Messenger o kaya kahit anong mga social media platform di ba, sobrang dali ayun kaya maganda talaga 'no sa sana nga sa susunod na mga henerasyon pa may mga ilabas pa sila diyan na nakakamangha talaga sa mga tao 'no, ano pa kaya ang hindi nila naiisip gawin. <chuckles> Parang ganun.
Mm. Tama. Oo, po tama. Tama. Oo, tama. Oo, tama. Oo. Oo. Oo. Tama, tama, tama. Tama, tama, tama, tama. Oo. Tama. Mm. Mm. Tama, oo nga oo nga <laughs> oo nga, eh, ano ba, ah, ako may tanong din na parang, ah, <tsk> um, ah, naranasan mo ba na ano nahirapan sa unang gamit mo ng smartphone ano, ah, pwede mo ba ibahagi yun sa'kin?
Hmm. Ah, nahihirapan lang naman akong gumamit ng smartphone kapag iPhone yung phone eh. Kasi hindi hindi ako Apple user. So
Ah, oo. Medyo 'di friendly.
Hindi, pero mas madali si iPhone, ah, kumpara sa Android. Mas madali si iPhone.
Oo.
Ah, sadyang mas mahal lang kasi siya, si Apple kaya parang hindi ko siya nakasanayang gamitin. Kasi may iPhone din naman ako dati, ah, iPhone 6 pa nga yata yun sobrang luma na. So, parang, ah, mm, okey naman lang siya sa 'kin. Ah, actually okey naman si, ah, Apple kasi gawa nung Apple ID. Kumbaga kahit magpalit ka ng phone, ah, malilipat lang lahat ng data mo dun sa isang iPhone, 'no, puwedeng-puwede siyang gawin, ah, pero
Mm. Ah, okey. Oo.
hindi ko kasi ewan ko, ah, marami kasing hindi puwedeng gawin sa Apple na puwede mong gawin sa Android kaya parang mas prefer ko talanga talaga ang Android, 'no? Kaya yun lang yung parang pinaka-challenges sa'kin nung gawa kasi si Android naman, ano eh, user friendly naman 'yan eh. Kumbaga kahit wala kang alam sa cellphone matututo't matututo ka eh. Kasi madali lang siyang gamitin, 'no? So, <tsk> ah, kay Apple kasi medyo may pagkakomplikado minsan kaya parang mahirap din siyang gamitin. Pero kahit papaano pero kung tutuusin mas madali si Apple kaysa kay, ah, Android sa totoo lang 'pag, ah, ma mapagkukumpara mo eh, mm.
Oo. Mm, mm. Mm. Mm. Ah, okey, oo nga na o Oo nga, eh, ako naman siguro maba oo. Oo, tama, tama. Ah, ako naman ano mabahagi ko lang 'no, kasi parang, ah, ako kasi nahirapan lang naman ako siguro kasi 'di ba na gumamit naman tayo ng mga, alam yung teka-tek or yung parang keypad na phone. Tapos, ah, isi-switch, ta biglang nag-switch sa, parang, ah, smartphone, Android min ang tawag pa nga dati natin sa Andra ah, sa, sa mga smartphone noon, parang China phone, eh, 'di ba, parang naalala mo ba 'yon? Yung nag-switch na.
Mas gamay ko lang yung Android talaga. <laughs> Oo. Mm. Touch screen. 'Pag touch screen ka dati yung cellphone mo yaman mo 'yan. <laughs>
'Di ba, parang gano'n. <laughs> Oo. Eh, 'yon nga 'di parang, ah, ang nangyari nga, eh, eh, minsan may mga application na talagang nahihirapan ako lalo na no'ng unang labas yung, ah, mga mga, sh ah yung mga application na ginagamit natin sa ano yu katulad ng mga SHAREit. Minsan nahihirapan, 'yon lang naman, pero sof so far naman, sem parang lahat na ng application ngayon talagang inaral, naaa madali na lang aralin. So parang, ah, matututo ka na lang din parang sa panimula lang din talaga, nagkakaroon ng, ah, kumparka ng ano, parang hirap kasi nga siyempre, ah, bago ka sa teknolohiya da ako kasi dati bago talaga ako sa teknolohiya ng, ah, smartphone o cellphone nga na tinatawag natin ngayon. So parang doon lang naman, 'yon lang naman 'yon lang naman yung 1st struggle ko after naman no'n siguro, ah, nakasanaya sobra, siyempre nakasanayan ng gumamit so, eh, may mga bagay ka na rin na natututunan, so 'yon parang yun, ah, naging ma ah naging mas madali na rin, naging mas magaan na rin, ah, matuto na ang, nang paggamit ng, ah, smartphone nga na tinatawag natin, <sniffs> 'yon.
<laughs> Mm. Oo. Mm. Mm. Ayan. So, anong ginawa mo nung ano para magamay mo yung smartphone?
Ako, ah, yun lang naman parang inaaral lang din naman, kasi siyempre kung, ah, kung hindi mo lang din naman siya aaralin mahirap din naman. Kasi siyempre nandudun lang din, hawak mo lang din naman. Ayun, aaralin mo lang din naman talaga siya, inaaral ko lang din naman siya, tapos parang, ah, nagamit ko naman din siya, ah, sa pang, ah, alam mo yun, pang-araw-araw ko, hanggang sa nakasanayan ko, hanggang yun, ah, may mga ano na natutunan din ako na mas, ah, advance pa, minsan mga ganun. Parang iyon, ah, minsan nagagamit ko na rin sa mga ibang larangan tulad ng, ah, dati nga yung siyempre yung pag-aaral, hanggang sa nagkatrabaho ako. Nagamit ko na rin siya sa pagtatrabaho ko, sa mga ibang bagay na, ah, ah, pwedeng gam paggamitan ng cellphone ko para mapadali yung, ah, ah, yung trab ah, ginagawa ko or yung mga, ah, daily basis ko, yun parang ganun lang naman.
Oo. Oo. Mm. Oo. Mm, tama naman, 'no. Kumbaga wala ka naman choice kundi matutunan yung cellphone, ka lalo na kung yun na yung cellphone mo talaga, di ba? So, matututunan at matututunan mo talaga bawat ano, eh, gamit niyan, eh, 'no? So, tama naman. Mga bata ngayon ang gagaling nga mag-cellphone, eh, magugulat ka nalang, iba yan mga bata pa yan. Minsan 4 years old, 5 years old ang galing na mag-cellphone, di ba? Magugulat ka na diyan, mm. So, ngayon, ah, paano naman, 'no, ah, nabago ang paraan mo ng komunikasyon simula nung nagkaroon ng smartphone. So, sobrang laki niyan, 'no? So, ikaw sa tingin mo muna?
Oo, tama, tama. Oo, tama. <laughs> Oho. Oo, tama. <laughs> Eh oo. Ah, ah, kasi ano, ta at sa totoo lang, eh, malaki ma ah, malaking improvement ng, ah, ng paghawak ng, ah, ng smart phone ngayon in in a way, in in terms of ano, communication, ha. Eh, unlike before na parang, ah, kada tawag mo ano, eh, siyempre nakalinya yun, siyempre telepono lang wala pa namang cellphone nung mga panahon natin, yung mga pan nung parang panahon na wala pang selpon. Ah, madalas siyempre, ah, bil bibilhin, eh, unlike ngayon, eh, parang mag-load ka lang ng sampung piso, bente pesos, eh, puwede ka na maka-unli. Ah, so yung tawagan ngayon parang, ah, 1- 1 to sawa na hindi hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na mag-iisip, nakakailang minuto ka na bang nakakatawag? Hindi ka na mag-iisip ng bayarin mo, yung hindi ka na hindi mo na, i-ano, eh, kasi sobrang, ah, sobrang ganda at, ah, ngayon malinaw na pu-puwede ka ng kahit saan, kahit nasa labas ka, ah, kahit nasaan ka pa o basta may signal ka, ah, makakatawag ka, eh, yun ang, ah, kagandahan ng, ah, smartphone o selpon nga ngayon, eh, hindi katulad ng, ah, amin noon 'di ba, na nakalinya or may telepono tayo. Ah, makakatawag ka lang kapagka merong payphone sa labas or, ah, may telepono ka sa bahay niyo, yung mga ganun. 'Di ba, parang may hi may yung ang ang un unlike ngayon na parang kahit saan ka as long as ay, meron kang smartphone tapos may signal ka, makakatawag ka, eh, ano man ang, ah, ang ginagawa mo o ano man lokasyon mo, eh, 'di ba, parang ganun, eh. Ikaw ba? Ano bang experience mo dito sa komunikasyon na, ah, na nagdaan sa mga sa panahon?
Hmm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Alam mo madali talaga ano, sobrang convenient tsaka accessible na kasi talaga ng komunikasyon ngayon gawa ng smartphone. Kasi di tulad noon na maghahanap ka, nabanggit mo nga, payphone, 'no, maghahanap ka pa niyan minsan, eh, hindi naman lahat ng kanto meron niyan. So, kahit kahit nga wala kahit hindi pa dun sa panahon ng payphone, eh, kahit dun sa panahon lang ng 3210 lang yung cellphone, eh. Bago ka maka makatawag sa ibang tao kailangan mo ng load, which is magastos, sobrang gastos, 'no?
Mm. <laughs> Mm. Tama, tama. Tama, tama, oo, magastos dati.
Mm. <coughs> Ilang minutong call lang yun tapos ilang load na yung naubos mo, 'di ba? So, eh, hindi tulad sa ngayon na may smartphone na tayo mag-load ka lang ng kunyari unli data, magkano lang naman yung unli data. O di 'pag may data ka na, unli internet ka na, hindi pwede ka ng tumawag kahit kanino using Messenger, 'di ba? Kasi navi-video call mo pa, nakikita mo pa yung kausap mo, pwede pa yun. So, pa sobrang accessible yun, ano? Kahit saang lupalop ka ng lugar basta may signal o kaya may Wi-Fi, walang problema yan, 'no? Parang accessible na siya talaga sobra. Kaya malaking bagay sa komunikasyon talaga yung nagkaroon ng smartphone sa, ah, buhay natin, oo. Kum dahil sa mga ganyang klaseng convenient kumbaga, ayun.
<laughs> Oo, tama. Oo, tama, tama. Mm. Mm. Oo. Tama, tama. Oo, tama, tama, tama. Oo. Maganda yung nasabi mo. Eh, ikaw ba, kung sakali, kung magiging moderno muli yung ano mo, yung unang phone mo na ginamit mo, ah, ano ang mga gusto mo idagdag o baguhin?
Mm. Mm. Magiging moderno ulit? Siguro, wala, magiging ending nun magiging gagawing kung gusto ko man siyang baguhin maging smartphone siya, ganun lang. <scoffs> Ganun lang siya, maging smartphone siya. Kasi iyon naman na talaga yung ano ngayon eh, patok eh. Hindi lang sa patok kumbaga 'yon yung pinaka-convenient na phone talaga ngayon, yung smartphone, di ba? Kasi lahat puwede mong gawin sa smartphone eh, puwede kang mag-internet, puwede kang mag manood, puwede kang maglaro, puwede kang tumawag kung kahit kanino mo gusto. 'Di ba sobrang sobrang dali niya eh. Ano pang ipagpapalit mo dun, alangan naman ibalik mo pa yung nak nakaraan dahil sa ano, 'di ba? Di ba? So, ayun. Yun lang yung sa akin, 'no?
Oo, tama. <laughs> Mm. Tama, tama. Mm. Oo. Mm. Oo. <laughs> Tama, tama, tama. Tama, oo. Tama, tama, tama. Alam mo yun lang din naman talaga kasi yun eh, di ba, parang, ah, ako siguro ano lang, idadagdag ko lang siguro o kaya i-aano ko lang siguro dun parang, ah, sana maging, ah, yung load lang siguro sa hindi katulad kasi noon na medyo mahal eh, ₱100 pla kada load eh, di ba? Oh, yun lang siguro, parang, ah, load lang ang pinakamagandang sigurong idagdag sa ganun. Alam mo ang ganda na naman ng pag-uusap natin, 'no?
Hmm. Oo. Mm. Oo. Mm. Ayan, maganda nga yung pinag-usapan natin tungkol sa mga ganiyang smartphone, at, ah, ayun 'no, sa uulitin 'no, magkausap tayo muli at, ah, maraming salamat sa'yo. Magandang hapon.
<laughs> Oo. Oo. Paalam. Maraming salamat din sa'yo.
Mm, paal